Đấy, chính xác. Còn một cái hạn chế nữa mà mình thấy ấy là nếu mà học trực tuyến ấy, mấy cái chỗ mà, kiểu, ừm, trẻ em vùng cao hay là mấy cái chỗ mà tận xa xôi người ta không có điều kiện để mà, ừm, sắm máy tính các thứ ấy. Cái đấy ưm, ừm, cái đấy nó nó cũng là cái hạn chế nên là bắt buộc các em phải đến lớp. Mà mình thấy nếu mà mấy em đấy mà, kiểu, nhà cách xa trường hàng hàng chục cây, hàng trăm cây như thế mà có máy tính thì tiện biết bao, đúng không?
Ừm. Ờ. Yeah. Ờ, ờ, ờ. Ồ, đúng nha, đúng nha. Ừm, cực kỳ đồng ý nha. Ừm, chuẩn, chuẩn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, xong bởi vì tớ nghĩ nó, kiểu, ví dụ như, kiểu, các em vùng cao khó khăn này. Thứ nhất là, kiểu, ví dụ như là điều kiện kinh tế không có, không có thể sắm sửa những, kiểu, cái máy tính ấy, điện thoại xịn này để ví dụ như học trực tuyến này. Xong cái thứ hai kể cả cho dù được cấp những cái loại máy đấy, được cấp những cái điện thoại, máy tính đấy, nhưng mà về cái tốc độ mạng phủ sóng ấy cậu ạ. Cậu biết ở trên vùng cao ấy, cái mạng phủ sóng kiểu mạng mạng 3G, 4G các thứ nhiều khi không có, 2G còn đang chập chờn, chập chờn thì làm sao mà học sinh học trực tuyến được. Cho nên là ví dụ như mình mình kiểu, ờ, các em muốn học cũng không học được ấy cậu nhỉ?
Ừm. Ừ, đấy. Đấy, đấy. Ừm. À. Ừm. Đấy, đấy, đúng rồi đấy. Ừm, ừm, ừm. Hợp lý luôn. Đó. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Thế nên mình thấy nó cũng r rất là nhiều và cái vẫn còn hạn chế đấy.
Ừm, ừm. Ừm, chuẩn, chuẩn nha. Mình còn ừm, ừm, tớ thấy nhá nên không biết là cậu thế nào. Ví dụ như, kiểu, các em học sinh ấy, thì giả sử, ừm, các em là ừ nếu mà, kiểu, học trực tuyến, a, hát cho các em, ơ, cấp 1, cấp 2 thì làm sao mà học được cậu nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. À. À, à.